إمم، عادة باستخدم الإنجليزي على طول. بس في مالطا مثلًا، آآ، الحاجة اللي بَسَطتني أوي إن أهل البلد همّ اللي كانوا مُتحَمسين أوي يعلِّموني، آمم، كام كلمة. خصوصًا إنّي قعدت فترة طويلة، فكان بالنسبة لهم مهم جدًا إن أنا أبقى يعني باتكلم اللغة بطريقة آمم
بتتواصلي معاهم كويس بطريقتهم.
بالضبط، يعني عارفة عارفة إن أنا أسلِّم، عارفة إنّي أشكر، كده. ميونخ، ندِمت إن أنا ما ب ما كنتش يعني بس طبعًا الألماني صعب جدًا. آآ، أنا فاكرة إن وأنا هناك حَصَل معايا مَوقِف، يعني واحدة زعقت فيّا وأنا في المترو عشان أنا ك آه، آه كنت طالعة على السلِّم اللي هو الكهربا ده، وهمّ تقريبًا الحتّة الي اليمين عندهم الناس اللي واقفة والحتّة الشِمال اللي بيطلعوا على رجلهم، آآ، عاملين صفّين كده. فأنا ما كنتش عارفة المعلومة دي وشايلة شنطة تقيلة على ضهري فوقفت يعني في الحتّة الشِمال من غير ما أقصد، عشان بس ما ألزّقش في اللي ورايا كمان، آآ راحت لَقيت واحدة بتزعّق فيّا من من ضهري إنّه أنا و واقفة وموقّفة لها الطريق وهي تقريبًا كانت عمّالة بتحاول تكلمني قبلها وأنا ما كنتش مش فاهمة طبعًا هي بتقول إيه. بالضبط، آه.
ياه! معقول؟ آه. آه، فأنتِ ما كنتيش عارفة المعلومة دي؟ آه. آه. مش فاهماها، طَب وهي لمّا زعّقِت، أنتِ اتصرّفتِ إزاي؟ احكي لي.
لمّا زعّقِت هي، أنا اتفزَعت، أنا فاكرة إن أنا اتفزَعت. بس طبعًا أول reaction إن أنا ألِف أبُص ورايا، فتلقائي إتّاخِرت حتّة، فلقيتها بس عايزة تعدّي رُحت باعدة ولقيت ناس كتير أوي عدّت. بس استغربت إنه يعني إز صوتها عِلي فجأة، امم، اتخضيت. ودي
طبعًا. آه. هي ممكن عشان كانت بتكلمِك كتير، فأنتِ مش فاهماها، فهي عملِت التصرُّف ده.
تقريبًا، تقريبًا، آه هي عملِت كده. لكن دي ده مَوقِف أنا مش ناسياه على فكرة عن ألمانيا وباحكيه على طول، يعني ألمانيا بقت بالنسبة لي مش، إمم مش مكان أنا خص مخصوص عايزة أروحه، فاهمة. يعني خلاص بقيت
آآ، يعني الذكرى ذكرى كانت وحشة بالنسبة لِك، ضايقتِك من البلد يعني تقصدي؟

آه اتبسطتِ، ذكرياتِك معاها كويسة يعني، موقفها كان كويس وبتضحك مثلًا في وشِّك، طمنتِك.
بالضبط. آه كانت بتضحك، رشحت لي كمان ساندويتش أجربه، مش عارفة إيه، وبعد ما جربته، جت سألتني هو حلو والّا مش حلو، فحسيت تجربة كانت ك إمم، آه، كانت تجربة مختلفة عن اللي أنا كنت لسه باعاني منها في المترو ف إمم.
فيه اهتمام. <laughs> فرقِت كتي طب أنتِ جربتِ مرة وأنتِ في بلد مثلًا غريبة عليكِ، حصل لِك موقف إنِّك توهتِ؟
آمم، بُصي، إن أنا أتوه، ده غري يعني ما أقدرش أقولها لأنه فيه Google maps وحتى offline دلوقتي بقى أنتِ لو سِيّفتِ الأماكن ف فتقدري إن أنتِ تتحركي. ده غير إن أنا عشان عايشة في بلد أوروبية؛ فالباقة بتاعتي شغالة على أوروبا كلها، فحرفيًا ما أحتاجتش إن أنا أد إن أنا أتوه. فاكرة إن أنا، مش تُوهت، بس مرة كنت رايحة مصر من المرات اللي أنا نزِلت فيها، وأختي كانت المفروض جاية تجيبني، وطيارتي نزلِت، ك طيارتي مشيِت متأخر، فأنا بعتت لها قبل ما أمشي مت قبل ما الطيارة تطلع، إن الطيارة طالعة متأخر.
فمش بتتوهي. آه، فبالتالي ميعاد وصولِك هيتغير.
فعلى اساس إن هي تأخَّر نفسها. بالضبط، آه. وصلْت هناك وكانت الساعة 3:00 الفجر وواقفة بِشُنطي و وما فيش أي علامة منها، مش شايفاها، مش عارفة هي فين. آمم، بالضبط مش مش عارفة أرن حتى عليها. أنا عايزة أقول لِك إن أنا، هو ده اللي أنا ف حرفيًا حسيت إن أنا تايهة، وطبعًا كل شوية تاكس، تاكس، تاكسي، ييجي حد <laughs> فأنا كنت كنت يعني اتوترت، آه جدًا لحد أنا عايزة اقول لِك إن أنا اتْصَرَّفْتَ من الباقة بتاعتي تقريبًا، د 15€ عشان أتصل بيها مكالمة من رقم التليفون، أقول لها: "أنتِ فين؟" <laughs>
آه. ما ظهرتش، هتعيطي أنتِ بقى هنا خلاص. آه. آه. فيا عيني اتخضيتِ. إمم. من آه، من كُتر ما أنتِ متوترة وعايزة تعرفي هي فين.
آه، فده موقف أنا مش ناسياه خالص برضه.
إمم، بجد الكلام معاكِ ممتع، جدًا وأتمنى يتكرر تاني.